Du, guck mal, ich habe da so 'n kleines Problem und zwar ähm, ja bin ich 'n relativ introvertierter Mensch und immer wenn ich so versuche mit je äh, also immer wenn ich mit jemandem so 'n bisschen Small Talk hab und so, da fällt's mir echt schwer so 'n bisschen in die nächste, ja, Ebene zu gehen, sage ich mal, und so 'n richtiges Gespräch zu beginnen. Also, ich bin dann ich weiß immer so gar nicht, was ich, ja, so wirklich sagen soll, ohne dass es dann halt auch irgendwie so 'n bisschen komisch wird oder so 'ne unangenehme Stille entsteht oder so.
Mhm. Mhm. Okay. Also, das Problem haben tatsächlich sehr viele Menschen, dass sie einfach ja, also, vielleicht sprechen die mal jemanden an und sonst was, aber es geht halt nie so richtig diesen Step forward, wo's dann wirklich so ist, dass sie zum Beispiel mal ja, ich sage mal, wirklich so 'n Kontakt mit einer Person knüpfen, weil das dann halt dann irgendwo doch unangenehm oder so für sie ist. Also, auf jeden Fall gar nicht schlimm, völlig normal. Aber sag mal, wer ist 'n so diese andere Person? Also, ist es so 'n Bekannter, 'n Kollege oder 'n Fremder?
Ähm. Ja, also bei Kollegen jetzt also bei Freunden quasi ist es also ist es jetzt natürlich nicht 'n Problem. Aber
Mhm.
ja, ich würde sagen, also es ist halt wirklich allgemein eigentlich bei jedem Menschen, den ich noch nicht so richtig kenne. Also, sei es jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen, Bekannte, Fremde, natürlich, ne? Halt alle Menschen, mit denen ich noch nicht so auf so 'ner
Ja.
ja, auf so 'ner Ebene bin oder die ich halt auch einfach vielleicht noch gar nicht so lange kenne, hm.
Mhm.
Da ist es auf jeden Fall der Fall. Weil ich fi ich also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel 'n Arbeitskollegen habe, den kenne ich jetzt schon seit 2 Jahren oder so, dann denke ich, wäre das jetzt nicht der Fall, weil man halt einfach schon so viel Zeit, äh, quasi miteinander verbracht hat. Dann irgendwann kommt das ja von automatisch, dass man sich dann ja ja, wie so 'n wie so 'n, weiß ich nicht wie so 'n Mitbewohner oder so, I guess, dass man sich irgendwann so
Ja.
automatisch, äh, nicht mehr so so oberflächlich miteinander redet. Aber ja, alles was halt irgendwie was ich ni wen ich nicht kenne, mit wem ich nicht auf dieser dieser tieferen Ebene bin, sage ich mal, ist halt sehr sehr schwierig für mich.
Mhm. Alles klar, also völlig normal. Viele Menschen haben's natürlich umso einfacher mit zum Beispiel, ja, ihrem Liebespartner oder mit der Familie oder so, einfacher zu kommunizieren und irgendwelche, ich sage mal, spontane Aktivitäten auszuführen, als zum Beispiel mit jemandem Fremdes oder jemanden, den man eventuell nur von der Arbeit kennt. Also ist echt völlig normal und auch nix, für den man irgendwie jemanden auf 'n Fuß treten müsste oder so. Ähm, aber wenn du sagst, dass du's ändern möchtest, dann helfe ich dir gerne dabei. Sag doch mal.
Eben, ja. <giggles> Okay.
Hast du denn schon in irgendeiner Weise Fortschritte gesammelt in diesem Bereich?
Boah, ne, also wenn, dann würde ich nur sagen, dass es schlimmer geworden ist. <giggles> Also, wenn ich so an früher zurückdenke zum Beispiel, wo ich halt jetzt auch so
Mhm.
ja, ich weiß nicht, ich war noch in der Schule oder ich hatte auch irgend 'n Beruf ausgeübt, der, hm, so, äh, in der sozialen Schiene war. Also zum Beispiel, wenn ich so zurückdenke, ich habe damals als Corona-Testhelferin gearbeitet in 'nem Altersheim und da musste ich natürlich auch viel mit Menschen reden, weil
Ja.
ja, Menschen sind halt zu mir gekommen, um halt diese Tests zu machen. Und dann musste ich natürlich auch Fragen stellen und so weiter und so fort. Und das war für mich damals irgendwie so gar kein Problem. Aber, boah, irgendwie heutzutage, weiß ich nicht, ich glaube, da wäre ich schon echt ja, hätte ich schon 'n bisschen Muffensausen auch davor.
Mhm. Auf jeden Fall, okay, gut. Ähm, klingt schon mal auf jeden Fall nicht so arg schlimm, ne? Also das kann man auf jeden Fall alles sehr gut beheben, was du mir da sagst. Ist auf jeden Fall noch nicht Hopfen und Malz verloren, wie man so gerne sagt. Sag doch mal in welcher Situation passiert das eigentlich so meistens? Also, bei 'ner Party oder auf 'ner Party, in der Arbeit, im Zug oder eher so online?
Also online auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, online ist wirklich so, ja, der einzige Platz, wo mir das wirklich überhaupt nicht schwerfällt, weil das eben so ja, da ist man noch so 'n bisschen anonymer und da hört man nur meistens die Stimme oder äh, ja, vielleicht auch nicht die Stimme, sondern man schreibt nur oder so. Da fällt's auf jeden Fall schon schon leicht. Aber ja, Arbeit auf jeden Fall oder halt auch, wenn man so ich weiß nicht, einfach so irgendwie jemandem begegnet beim Einkaufen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall schon alles Sachen, da da fällt's auf jeden Fall dann doch schwer, ja.
Mhm. Alles klar. Aber woran liegt das denn jetzt so explizit? Also, du sagst ja zum Beispiel mit jemandem, den du sehr gerne hast oder jemanden, den du liebst und so, kannst du das alles, ich sage mal, sehr easy, ja? <chuckles> Aber warum ist es dann so, dass du zum Beispiel, wenn es jetzt um irgendjemanden Fremdes geht, so ein gewissen Struggle hast?
Ich weiß es nicht. Also, es ist halt wirklich es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, ähm, sagen wir mal, ich ich rede jetzt mit mit irgendjemanden und ich finde die Person so richtig, richtig nett und auch richtig sympathisch und ich bin so: „Boah, eigentlich würde ich gern so mit der befreundet sein.“ Und, ähm
Mhm.
würde gerne so quasi diesen diesen nächsten Step gehen von: „Okay, man ist jetzt nur so Bekannte," zu: “Okay, man könnte sich vielleicht anfreunden.“
Ja.
Dann wüsste ich nicht so wirklich, wie ich das machen soll, weil ich da halt nicht weiß, wie ich die Person dann so ansprechen sollte, weil das ist dann wirklich wie so 'n ja, wie so 'n Blackout quasi, wie in so 'ner Arbeit. Wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, ist das bei mir so. Ich wei man weiß nicht, was man sagen soll. Und es ist halt auch wirklich also, es ist wirklich ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll und es ist wirklich es fällt mir auch nichts ein. Das heißt, ich kann nicht mal probieren, etwas zu sagen, weil mein Kopf ist einfach leer. Es ist nicht mal so, dass ich sagen könnte, ähm: „Ja und wie ist das Wetter heute so?“ Äh ah, nicht mal das würde mir einfallen. Also das ist halt wirklich, wirklich unglaublich schwer.
Mhm, mhm. Ja. Okay, also du hast mir jetzt 'n bisschen so dein Herz ausgeschüttet und ich habe verstanden, es ist auf jeden Fall eine ja, ein sehr großer Schritt für dich, der dir echt nicht leicht fällt. Aber mach dir da auf jeden Fall echt nicht so große Sorgen. Also, keine Angst, wir wir werden das schon hinkriegen, okay? Sag doch mal, hast du denn schon mal zum Beispiel so pro hast du 'n Beziehungspartner oder jemanden, den du sehr gerne hast, zum Beispiel 'ne beste Freundin oder so?
<giggles> Ich habe 'nen Partner, ja.
Okay, hast du denn schon mal überlegt, mit dem so mehr oder weniger Probesätze zu sprechen? Heißt, du du probst irgendwelche Sätze, die du so eventuell im Alltag benutzen könntest mit irgendwelchen anderen Menschen und Personen und könntest dann daher herausblicken, ob das dann eventuell klappen könnte. Das heißt, du ich weiß nicht, prägst dir jeden Tag ein zum Beispiel so „Yo, what's up?" und dann sprichst du das dann irgendwann so an. Hast du dir schon mal überlegt?
<chuckles> Also er hatte mir das schon mal vorgeschlagen auf jeden Fall. Und ich war so boah, weiß ich nicht, ob das geht, weil
Mhm.
Ja, also mit ihm wäre das halt natürlich richtig einfach, ne? Also da wenn er jetzt da so steht und er er sagt: „So, ja komm, tu jetzt so, als jetzt wäre ich irgendjemand w Fremdes auf der Straße und du kommst auf mich zu und sprichst mich an.“ So, dann dann wäre das halt alles so: „Hihi, ha ha, okay, hey, was geht, ne? Wie geht's dir heute so? Und, äh, ja, wie f wie war denn dein Tag so“ und was weiß ich, keine Ahnung? Also das das wäre ja total einfach, aber halt, wenn's dann zu dieser Situation kommt, wo's dann wirklich so passiert, dann wäre es natürlich wieder was komplett anderes.
Ja. Ja. Alles klar, das stimmt auf jeden Fall, ne? Also, jetzt so aus aus der theoretischen Perspektive betrachtet, ne, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Freund in irgendeiner Weise probst, dann fällt's dir natürlich um einiges einfacher als mit 'nem echten ähm, ne, also nicht mit 'nem echten aber ich meine, mit 'nem anderen Menschen, äh, das Ganze zu proben. Das ist natürlich völlig normal, deswegen mache dir da auf jeden Fall keine Vorwürfe. Wie ist es denn so, wenn du jetzt zum Beispiel, ja a also es gibt ja auch bestimmt so Kurse für introvertierte Menschen. Hast du denn schon mal überlegt, so was reinzugehen und so 'n bisschen deine ja, eher so eventuell auch andere intr introvertierte Menschen höchstwahrscheinlich kennenzulernen und so? Und, äh, vielleicht so dir das Ganze, ja, so abzutrainieren?
<laughs> Ja. Habe ich nicht überlegt, weil ich habe noch nie davon gehört, dass es Kurse extra für introvertierte Menschen gibt. Also w keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall noch nie von gehört.
Ja. Hm, also das gibt's auf jeden Fall, das könntest du mal ausprobieren. Ob's dir dann hilft, musst du natürlich wissen.
Okay. Ja, also, aber wie also, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber wie läuft's denn dann da ab? Also dann setzt man sich einfach da hin und dann also, was passiert dann?
Ja, also das ist so 'n Sitzkreis, da da setzt man sich tatsächlich hin, wie du's gesagt hast. Und dann, ähm, na ja
Ja.
redet halt erst mal keiner, weil alle introvertiert sind, aber irgendwann halt dann.
<laughs> Okay. Und wie passiert das dann irgendwann, dass man dann irgendwann redet? Also, äh, ich denke ich denke mal, da wird ja dann wohl eine Person sein, die das Ganze so 'n bisschen anführt.
Genau, da gibt's so einen da da gibt's da einen Lehrer mehr oder weniger, ja. Nenn nennen wir diese Person den Lehrer, und der ist extrovertiert und, äh, der war auch mal selber introvertiert. Das ist natürlich ganz wichtig, damit er euch auch versteht. Und der macht dann so kleine Bondings mit euch so zum Beispiel so kleine Aufgaben und so, äh, wo man so bisschen zusammen mitarbeiten muss, mitdenken wie in der Schule. Das hilft ja dann oftmals auch so zu soziale Kontakte zu knüpfen.
Ja. Okay. Ja, das hört sich an sich eigentlich auch sch schon mal sehr gut an. Da muss ich mal gucken, ob's hier bei mir in der Nähe da irgendwo was gibt.
Mhm, das kann's natürlich geben. Muss es aber nicht. Also falls es, äh, das nicht gibt, dann
<laughs>
Falls es das nicht gibt, dann kannst du auch eventuell, ähm, ja, mal so 'n Hobby anfangen. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon irgendwelche Hobbys hast, denen du nachgehst, also so sozialmäßig. Zum Beispiel gibt's gerne Golfen oder Tischtennis oder Basketball, Volleyball, Handball, solche Sachen halt. Und da sind ja oftmals Menschen alle mit den gleichen Hobbys und Interessen und so, und da könntest du halt auch immer Verknüpfung finden.
Ja. Ja. Das ist an sich auch 'ne gute Id also, ich ich wei also ich wüsste jetzt nicht, was davon ich nehmen sollte, weil ich w w weiß nicht ich bin nicht so sportaffin also was jetzt so irgendwie keine Ahnung ja eigentlich doch, was alles an Sport angeht. Also was ich gerne mag, ist so Schwimmen eigentlich. Aber jetzt so, ich weiß nicht, Hand Handball oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt machen tatsächlich.
Mhm. Du kannst tatsächlich auch einen, äh, Schwimmkurs besuchen und so, weil es gibt natürlich se na natürlich sehr viele Frauen, die gerne, äh, ins, ich sage mal, Hallenbad gehen und, ähm, ja, sich dort mit anderen natürlich auch austauschen und so. Das wäre zum Beispiel auch 'ne Möglichkeit. Und als introvertierte Person hast du auch Glück, dass du höchstwahrscheinlich mehr extrovertierte Personen anziehst.
Wieso?
Das Ganze hat den Grund, weil halt extrovertierte Personen besser mit introvertierten Personen klarkommen, denn wenn's halt, äh, 2 Plus-Batterien gibt, dann streiten die sich manchmal und wenn's 2 Minus gibt, dann sind die ganze Zeit leise, aber wenn's Plus und Minus gibt, dann gibt's 'ne Connection.
Ah. Ah, ja, also das macht w wirklich Sinn, ja krass, ähm, da hast du mir auf jeden Fall gute Tipps gegeben. Dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob's hier so 'nen, ja, introvertierten Kurs und auch vielleicht so 'n Schwimmkurs gibt. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich dann bald auch aus meiner Smalltalk-Phase rauskomme. Danke schön.
Ja. Ja, hoffe ich natürlich auch für dich. Also, ich bin ich bin gespannt und hoffe natürlich mit vom ganzen Herzen, dass du's schaffst. Äh, halt mich ruhig auf dem Laufenden und erzähle mir auch von deinem Fortschritt.